あ、はい、えっとね、あの、今、「こうなったらいいな」、「こうした方がいいよな」っていうことがね、ちょっとあるんですけれども、ちょっとなんかこう、なんて言うんですかね、えっとね、なかなか、ま、しね、普段、こう、仕事もしてて、ええ、その時間を、こう、どうしたら作れるかなとかね、こう、ま、あと金銭的なこともね、こう、考えると、なんかちょっとね、どうやって目標設定したら、というか目標立てたらいいのかななんてね、ちょっと悩んでて、お話聞いていただければなと思います。
はい。 うんうん。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、はい、もちろんです。あの、その目標というのはどういった感じの目標、ちょっと設定されようとされてんですか？
はい。 うん。 そうですね、あの、ま、む今、目標と、まあ、そうだな、言えるというかは、えっとね、4年制大学の卒業の資格が欲しいなと。それは、まあ、つさらに次の目標って言えば、えっともうちょっと、こう、いい仕事というかね、あの、履歴書に書けるようにというか、そんなところではあるんですけど、だから、まあ、まず、その、そこのためにはちょっと4年制大学の、うーん、卒業資格がね、欲しいなと思って、こう、いるところであります。はい。
はい。 はい。 ああ。なるほどなるほど。うん。 はい。 あ、はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 何か特定の学科とか、そういう分野とかの何かが欲しいでしょうか？それともどこでもいいので、何でもいいので、ちょっと、よねんせい大学の学位欲しいっていう感じなんですか？
うん。 うーん。 まあね、正直そちょっといいか悪いかはわからないんですけど、あの、正直なところ、なんでもいいんです。ほんとに、なんでもよく
はい。 うーん。うと、やはり、その、なんかそれはやっぱり就職の、その、最初の面接のちょっとフィルターじゃないですけそういうのまず突破するためにという目的も一つあるというね。
うん。 あ。 そうですそうです。あの、私まあ、ちょ、今ね、フリーランスでやってると不安定なこともあるので、なんかね、ちょっとなんか、なないかななんてね、あの、求人の、何、サイトを見たりしてるんですけど、ま、ちょっともしかしたら私今日本にいないので、日本と、ここ、私の居るところでは違うかもしれないですけど、意外とね、結構、あの、なんだろう、日本って、日本ぐなん、学歴気にするの日本ぐらいだよなんて聞いたことがあったのでね、海外はそうじゃないのかななんて思ってたりししつつも
はい。 はい。 うーん、うん。 ああ、はい。 はい。 うーん。特に はい。 いや、逆なんですよね、実はね。ほんとは。
ねえ、なんか私う。
あの、うん、日本はすね、やっぱ、うその
うん。
気にするんだけど、け結局、まあ、高校高卒でもちゃんと仕事できたら、うん、評価するとこもありますし、逆に、あの、学卒までは評価するけど、院卒は逆に評価が低くなったりとか、結構ありますからね。う、ふふん。
な、な。 うーん。 うん。 ああ。あ、そうなんですね。だから私、割とね、自由のな感じなのかななんて思っていたら、で、ま、そうやって求人の、何、サイトを見ると、あ、これ良さそうだなと思って見ると、あの、こう、なんてんすか、必須条件に、うん、よねんせい そうなんですよ。で、だからそこのね、壁も、なんてんですか、技術的にね、その仕事ができるかどうかじゃなくて、いや、まず学歴かってちょっと思ったんですよね。
はい。 はい。 はい。 うーん。大抵、うん、よねんせい大学以上卒業あるんすね。 はい。 うんうん、うーん。 うーん。 うーん。
だから、ちょっと私、今ね、だってえっと短大卒の資格は一応あるんですよ。で
はい。 はい。 はい、それは、日本で取られた感じお、それともそれも、う、それだけですはい。
あ、そうですそうです。 うん、日本でとらあ、と取って、で、ま、それでね、ずっともう何十年もなんだ日本であの働いてきて、で、ま、いざ、いいざというかちょっと、ま、ね、理由があって引っ越したんですけど、海外に。でもやっぱり、仕事したいなって思った時に、あの、そのね、壁にぶち当たって、え、これ、なんか私の肌感覚ですけど「思ってたより結構学歴社会じゃん」って思って、あのせで、ちょっとね、こう引っ越して、今もう3年ぐらい経って、なんならちょっと諦めてたんですよね。もう私短大卒しかないし、もうしょうがないんだなって思ってたんですけど、いや
はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 はいはい。 うーん。 はい。 はい。 うーん、はい。 うん。 うんうんうん。 ですけど何かなんか、え良さそうななんか希望が見えられますかはい。
うん、だからそうってね、思ってたんですけど、いや、ちょっと頑張ってね、ちょっとこう編入できるかどうかとかはまたちょっとあれですけど、ま、一応2年あの、の短大卒を、うーん、持ってるのでうーん。はい。それで、なんだろう、まゼロから4年やるっていうのは、さすがにちょっと私も、ね、もう若くないしとか色々考えると、お金の面とかもそうですけど、あの、ちょっと難しいかなと思ってたんですけど、いや、2年なら行けなくないかと思って、で、何でもいいなら、ま、ななんだ、分かんないけど、うーんと、特にこだわりがない中でも、これならって思うのは、なんか、例えば英語を学ぶものを選べば、まあ今のし生活でもね、いプラスになると、一石二鳥かななんてちょっと思うと、あのちょっとやってみようかなっていうとこまではね、今来てるんですよね。うん。
はい。 はい。 ああ、なるほど。その資格を生かして、もしかしたら編入ができるかもしれないと。うーん。はい。 うーん、うん。 そうですよね、はい。 はい。 はい。 はい。 うーん。 はい。 あ、ちなみに、あの、まあ滞在されたのは英語圏の国で、その英語を使う大学、アメリカでってこでいいですかね？それともなんかイギリスはいはい、はい。はい。
あ、そうです。 ああ、そうです。うん、アメリカなんですけど、さそこがね、またちょっとか壁というか懸念点というかあって、すちょね、さすがさすがにというかね、まだ現地の学校はね、無理だと思うんですよ、英語力の問題で。
はい。 はい。 はい。 ああ、なちょっと今はちょっと英語力に自信がない感じですかねうん。はい。
え あ、うん、ある程度なんとなくね、日常生活のなんとなく、まあ合ってる間違ってるは別としても、まあ、伝わるっていうとこまでは、あのできてるかなとは思うんですけど、あの、そこはただ、学校のね、先生がこうネイティブの先生が言うとこをっていうのはちょっとね、いや、無理だなと思うので、ちょっとね、日本の大学で、海外にもいながら、あの大学の四年制大学卒業をできるのはないかなっていうね、そこまで探したんですよ。そこまでは行き着いてます、今のところ。はい。で、そしたらね、い1個ね、良さげなのがあって、あの、放送大学ってすごく有名だと思うんですけど、なんかね、あれがあって、で、なんかね、どうやらね、この4月から、海外在住の方の、向けの、ななんていうか、そういう
はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 うんうんうん。 はい。 なるほど。なるほど。 はい。 なるほど、はい。 何かありました？ ああ、はい。はい。 はい。 うん、講座とか学位コースみたいなのを設けるという
うんうん、始めますっていうのが、たまたま見つけたんですけど、でもね、それがね、まだ、あのなんだろう、大学卒業のが学位っていうんですか、あの卒業の資格っていうのは準備中だって言われたんですよ。ただ単に
ええ。 はい。 はい。 なるほど、はい。コースの内容を教えてくれるっていう感じなんですかね。
ななななんて言ったらいんすか、海外在住でも、1コマだけ勉強したいとか、そういう方の、やつは、こう、このしこの次の4月から始まりますっていうことだったんですよね。で
はい。 はい、あ、授業は受け入れるけど、学位をあげれるかちょっとわからないよっていうこね。
あ ですあ、そうなんです。で、ただそのメールで聞いたらね、まだ準備中です、だったんですよね。で、響きが、まだってこれじゃあ計画してるんだなと思って、で、ただそのなんだろう、学位云々ではないけど、受けた講座は、くの、なんだろう、学位卒業する時ってなんか、卒業までに何単位必要とかね、うん、あるので、そこが、まだ今それは準備中だけど、その、それ以前に勉強したのは、単位として今後加算されますっていう流れみたいなんですよ。
はい。 はい。 はい。 うんうんうん。 はい。 単位ということですかね。単位をはい。 はい。 はい。 おお、それはなんかちょっと希望持てますね。はい。
なんかわかります？なんか私ちょっとごめんなさい、説明がうまくできてないような気がするんですけど。
あああ、いやいやいや。あのその授業今の段階では授業を取れるけど、あの学位が取れるかまだ保証されていなくて、でもまあその授業はその単位としてはちょっと認めますよということですね。その単位がまだすぐすぐに今の段階ではその学位にはならないけど、ま、将来的にはなる可能性もありますよというのはわかってね。
うん。 はい。 あ うん。 うん。 あ、そうですね。だからちょっとこれってなんか、あのそこまではね、ちょっとなんとか調べてというかね、問い合わせしてみたり、ややったんですけど、どれぐらい前かな、ほんとについ2週間ぐらい前にやったんでうん、そうなんです。で、あのそしたら、まだその学位云々ってのはちょっと準備中ですって、ききてきて、あのもちろん希望はあるんですよ、それは学位のあれが始まった時に、それは加算されますっていうことだったので、あの希望はあるんですけど、ああ、そっかって思ったらね、ちょっと、気持ちがお折れたわけではないんですけど、熱がこうちょっと下がってきてる自分がいるんですよね。あ、 学位取れないのかって思っちゃった自分もちょっといたりするので
うーん。 うーん。はい。 あ、結構最近ですね。はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。 はい。 はい。
でもせっかくだからね、やってみようかなっていう気持ちもあるので、なんかちょっとね、なんかそのどんな感じで、だから目標立てようかななんて、はい、悩んでますね、今。うーん。
うーん。 うーん。 ま、そもそもな話なんですけど、あの、最近の放送大学以外にもそういったオンラインをメインにしてやってるような大学って、いくつかなんか開校されているんですよね。なんか、有名なんだと ZEN 大学っていう、あの、そう、 角川書店の、あの、会長さんみたいな方が作った N 高校ってご存知ですか？その、オンラインでメインでやる、 それの大学。それを同じ作った方が作った大学版なんですけど。なので、ちょっとそれが単位がもらえるかちょっとまだ把握してないんですが、ま、そういう風になんか、これからもなんか、新しくそういった、オンラインメインして、そういう単位を取れるとか、講座取れるという放送大学以外のオプションもあるんで、ま、そうしたオプションをちょっと検討されてみるのも一つの手段ではあるのかなと思いますね。
うーん。 はい。 うーん。 へえ。 あ。うんうん。 あ、ううん、なんか聞いたことあります。うん。 へえ。 うん。 うん。 ああ。 うん。 あ、なるほどね。あの、私、なんかあの、なんだろう、単純に、あの、なんだ、AI に聞いて、こう、こうこうこうで、外国に居ながら日本の大学の単位を取れるとこってありますか？ってなんかこう、パンってね、なんかこうほんとに、ね、疑わなきゃいけないんですけど、信頼しちゃって、あ、これとこれとこれですみたいな。うん。
はい。 はい。はい。 ああ、なるほどなるほど。はい。 うん。ああ、でもその、うん、ZEN 大学って、このししがつくらいから始まったばっかりなので、多分 AI の知識のベースに入ってなかったと思うんですよね。そん時。
ああ。そっか、なんかそういうところもちゃんと、もうちょっと、ね、AI だから、もちろん完全に正しいとは思ってませんが、なんか、そう思っちゃってる節もあるので。なるほどね、じゃあもうちょっと調べてみると、もうちょっといい選択肢もありそうですね。ああ。
はい。 はーい。 あるかもしれないですね。はい。やっぱそれ、学位が取れるってのが、そこが決まったら一気にもつれかかって、結構、解決しそうな感じですよね。その、なん今のお話の感じですと。
うん。うん。 あ。 な うん。あ、なるほどね。じゃあちょっと、ZEN 大学っていうのは、あの、全くこれっぽっちも聞いたことがなかったので、え N 高校は知ってたんですけど、あ、なんかちょっとね、あの、この後、ね、ちょっと学位云々っていうことも含めて、調べてみます。わ、なんかすごいとっても参考になるアドバイスいただいて、あの、ありがたいです。はい。調べてみますね。うん、そっか。
うん。 はい。 はい。 はい。 はい。 あ、いえいえ。 はい。もういつでも学び続けるってのは、うん、ほんとに、えもう素敵なことですので、はい、もう一番、ご自身に合う選択肢をね、見つけられることを祈ってます。
うん。 はい。 はい、分かりました。ちょっとあの、いいアドバイス頂いたし、ちょっと諦めずにやってみますね。ちょっと、ちゃんとあの、目標設定みて設定してやってみます。あの、今日はありがとうございました。
はい。